<chuckles> Dancing Queen. Iya, sesuai dengan judulnya. <chuckles>
Oh. Wah, iya iya, heeh, kenapa tuh? Heeh, gimana gimana?
Itu, eee, nadanya memang ini ya, eee, energetik. Jadi apa ya, bukan energetik. Jadi emang bikin suasana itu pengen joget gitu. Jadi kayak di, eee, serasa kayak di apa, l klub disko begitu. <chuckles>
Ah. <chuckles> Aduh, sekarang masih ada nggak ya itu klub disko? <chuckles>
<laughs> Iya. Du dulu disko itu apa ya, eee, sesuatu yang ya dulu sebelum ada ini sih ya, apa kayak klub, eee, DJ, kayak gitu kan? E heeh.
Masih muda. Mhm. Iya. Klub DJ ya? Heeh. Dulu kalau dulu disko ya, Kak, ya, <chuckles> inget inget, heeh.
Iya, dulu disko, <chuckles> gitu. Eee, apa ya, ke selain Dancing Queen, mmm, apa ya, kalau AB ABBA itu emang ini sih ya, eee, ciri khas lagunya yang energetik, disko, terus pokoknya yang pengen dansa, begitu. Eee mhm, paling kalau jaman sekarang lagu-lagu EDM kali ya? Atau kalau di Indonesia lagu dangdut, terus dangdut koplo, biasanya kayak gitu. <chuckles>
Iya, wah, mmm. Mmm. <chuckles> Waduh, heeh. Oh, apa tadi, apa Kakaknya suka juga dengan yang dangdut, dangdut koplo atau EDM itu sendiri nggak? Kalau untuk Kakaknya.
EDM, eee, EDM, aku suka dengerin, tapi nggak begitu ini ya nggak begitu nge-fans yang gimana-gimana gitu. Jadi, eee, kalau, mungkin tapi mungkin EDM sekarang udah ini ya, udah nggak begitu populer seperti dulu. Sekarang yang terkenal itu, oh, lagunya ini Jennie yang baru, "Like JENNIE." Itu juga <chuckles>
Mhm. Heeh, iya iya. Iya. Waduh. Itu heeh.

Iya, betul, Kak, eee, paling oh mungkin ini, kalau diselipin adat tradisional kali ya, e kal eee, jadi tarian adat, begitu, kalo heeh.
Mhm. Oh, iya, ya, tapi tadi nadanya beda lagi ya, Kak, ya. <laughs>
Iya, beda lagi tapi. <chuckles> Iya, jadi, eee, budaya kita itu memang enggak biasa untuk yang, eee, apa berjoget, apa ya, eee, mungkin jogetnya itu kalau oh, kalau, pop Indonesia pop Indonesia mungkin lagu kayak, mmm.
<laughs> Mhm. Iya.
Lupa juga kan, <laughs> eee, enggak banyak pilihan ya, enggak banyak pilihan kalau lagu Indonesia.
<laughs> Tadi tiba-tiba saya ingatnya yang yang yang judul dangdut, iya, bener banget, saya ingatnya itu tadi Kakak bilang dangdut dari, eee, lagu band Project Pop itu Kak yang, Dangdut is The Music of My Country, iya. <chuckles>
Mhm. Ah. Oh, iya, itu bisa juga tapi ada juga kok yang, eee, lagu pop pop, eee, tap bo lagu pop biasa tapi bisa dibuat dansa gitu. Mungkin lagu-lagu kayak Glenn Fredly ya yang, <humming> heeh, itu kan lagu agak-agak, eee, mungkin goyang leher sih ya tapi lumayan sih bisa buat dans mungkin bisa buat joget begi juga begitu.
Heeh. Mhm. Mmm. Oh, iya. Oh, iya, bener bener, heeh. <laughs> Ah, iya, kalau misalnya dansa mungkin saya ingetnya ini juga nih eee, sih Kak lagunya Chrisye juga ada ya yang tentang berdansa ya, Dansa Yok Dansa kan? Nah, iya, itu, wah, klasik sih. <chuckles>
Ah, iya. Heeh.

Eee, iya, salah satunya Dancing Queen. Lalu, eee, kalau dangdut, itu kalau dangdut sih, enggak ada yang spesifik ya, dangdut emang, eee, genrenya itu, eee, membuat s eee, apa, jempol aja bergoyang, gitu. <breath> Heeh, jad
Mmm. Heeh. Heeh heeh. <chuckles> Yang lain nggak, ya? <chuckles>
Eee, yang lain, apa, ya? Mmm, coba saya pikir dulu kalau bisa.
Oh, bukan bukan, maksud saya tadi, eee, dangdut membuat jempol jempol Kakak kan bergoyang, kata Kakak. Berarti maksudnya, bagian tubuh yang lain nggak goyang, gitu? Jadi jempolnya, aja gitu. Maksudnya gitu. <chuckles>
Heeh. Oh. Oh, gitu. Kalau bagian tubuh yang lain, kalau misalnya ada temannya, eee, joget bareng-bareng mungkin bisa, sih. Eee, iya, gitu. Eee, iya, begitu, jadi enggak banyak, eee, tahu untuk lagu yang bisa bikin joget itu, eee, kalau untuk dangdut, ya. Kalau misalnya kayak, eee, EDM, eee, kayak ABBA, nah, itu baru tuh, "Oh, ya, ini memang khusus, eee, nari", begitu. <chuckles>
Iya. Heeh, iya. Ah, iya, bener ya. Mhm. Iya. Mhm mhm. Iya. Iya. Wah. <chuckles> Iya, bener bener, ya. Dan kalau misalnya EDM kebetulan saya juga suka ya, Kak, ya, dan memang ada, eee, kalau EDM itu kayaknya memang masa-masa jayanya tahun sekitar tahun 2015-an ya, eee, ber apa, habisnya ya. Sebelum itu kan, sampai sekarang itu kayaknya memang sudah mulai vi kurang banyak, ya. Nah, tapi, mmm, kalo misalnya lagu itu, yang, eee, buat jadi favorit untuk kumpul-kumpul nih, kalo buat dengerin lagu, eee, pernah nggak kira-kira? Kakaknya sendiri.
Mhm. Mhm. Mhm.